Como você se preparou pra uma mudança de carreira?
Olha, pra te falar a verdade foi uma coisa, assim, meio que orgânica, uma coisa natural, porque eu nem pensava que eu ia mudar de carreira.
Ah, sim. Meio que simplesmente aconteceu.
Né. É, foi acontecendo e não é exatamente que eu mudei de carreira, né, é que eu fiquei com 2 carreiras. <chuckles>
Ah, sim. Meio que foi abrindo o leque de com o tempo.
É, porque, assim, né, eh, eu já tinha me já tinha me formado há muito tempo e trabalhava, né, com pós-produção de cinema. Mas quando eu mudei de país
Hum.
pra eu trabalhar com a mesma coisa precisaria tá morando, assim, numa cidade muito grande né.
Que já tivesse uma cena forte ali de cinema.
Eh, que tivessem produtoras de filme, né, assim mas, assim, bem profissional, porque eu trabalhava, assim, no em como eu posso falar? Em casa de pós-produção, assim, eh, onde a gente fazia realmente os comerciais que iam pra pra televisão, os filmes, né, então era bem grande. Então a minha parte era muito específica.
Eu imagino, é uma área bem diferente, né, <chuckles> bem bem nichada.
É, assim, a a parte que eu fazia era muito técnica, né, porque 1º, eu trabalhei na central técnica, que era onde a gente fazia as cópias, né.
E e depois eu comecei realmente a trabalhar com montagem, né. E depois que eu me mudei, eu não con não é que eu não conseguia, eu sabia que se eu quisesse continuar, eu tinha que mudar de cidade, aonde eu estava, não ia rolar.
E você queria também continuar na cidade que estava.
Isso.
Aí, e daí acabou que você já foi pegando uma outra coisa para complementar o tempo?
É, aí, justamente, como eu estava em outro país, aí que foi tudo acontecendo, né, hã, 1º assim, há muitos anos atrás, quando eu estava na Itália, né, tinha uma família que queria aprender a falar português, porque eles tinham comprado uma casa na Bahia, né.
Eh Sim.
Então
Foi diferente.
Como eu estava aprendendo italiano eu peguei, assim, o mesmo método do italiano e apliquei em português. <chuckles>
E meio que você fazia uma troca, assim, você aprendia e ensinava ou não? É foi coisas separadas.
Não, é é eu dava era aula p particular, né, então eles me pagavam
né, mas no começo eu falei: "Olha, não é a minha especialidade, mas a gente pode tentar, né."
Ah, no mínimo vai aprender um pouquinho, né, que dá pra ensinar mesmo. Ai, que legal, hein. Você virou professora de português, também pra estrangeiros?
Isso. E isso começou assim, né, foi s meio que sem querer.
Nossa, bem diferente.
E então enquanto eu estava lá, acho que durante 3 ou 4 meses eu dei aula pra eles, né. Mas eu só eu só me ocupava deles, só gostava de dar aula pra eles, não estava pensando em outra coisa, porque quando eu fui pra Itália pra ficar 6 meses, não era nem com intenção de trabalhar, era férias mesmo.
É. Aí depois só um um pouquinho a mais ali, que era o do o dinheiro do passeio, né, sei lá, <chuckles> coisas assim.
É, exatamente, como estava secando a fonte, né, eu precisava, assim, eh, abastecer. <chuckles>
Você já dava aulas antes de alguma coisa ou gostava disso, ou foi totalmente fora, assim, de cair na área?
Não, foi totalmente fora. Eh, não eu por exemplo, vai, quando eu estava na escola, a até eu ajudava minhas amigas, né, porque como eu tinha notas altas, assim, eu tinha uma facilidade, né, pra estudar, então eu ajudava. Mas não é que eu dava aula, né, eu dava uns toques pra pra elas, né.
Hum. Sim. É que é mais de ter o jeito, né, que às vezes, assim, mesmo trabalho, assim, ah, você pode ser a pessoa que ajuda os outros a que treina, né, que ensina, que gosta de falar em público
Isso.
coisas assim.
Exatamente, acertou em cheio. <chuckles>
Você já fazia essa parte. É, porque é diferente, dar aula é difícil, né, assim, você conseguir ensinar, passar as coisas assim
É, porque, assim, ó, eu eu fui amarrando uma coisa com a outra, né, por exemplo, em eu trabalhei muitos anos com publicidade, né, então antigamente o ritual era muito mais longo do que é hoje, né. Quando você fazia uma publicidade, você tinha que filmar, ir numa casa de pós-produção, porque era negativo, né, quando era uma f uma publicidade de qualidade, né, por isso que a gente falava cinema publicitário.
Aham. Uhum.
E aí o processo, assim, acho que devia ter umas 6, 7 etapas, né. E e eu acompanhava essas etapas, mas isso era muito específico, né, mas eu gostava muito de fazer isso, <chuckles> né.
Eu imagino, par É, porque eu já aprendi a comunicar também com as pessoas, né, como vou falar, ou
E aí É, então justamente, aí que eu ia chegar, né, ainda bem que você me ajudou, eh, eu a gente tinha que apresentar então vamos supor, quando eu terminava o comercial, ele estava pronto, então tinha todas aquelas reuniões, né, chamava os clientes pra apresentar então tinha toda uma apresentação pra você mostrar o resultado, né, trabalho que eles encomendaram. Então você já tinha que se eh, trabalhar sua comunicação porque em reuniões assim, né, você tem que realmente ser muito fluido, você tem que saber muito bem o que você quer.
Sério. Não saber vender a ideia ali direitinho, né.
É, exatamente porque eles fazem o pedido, né, eles te dão um roteiro, "Oh a gente quer isso isso e isso" e a gente tem que realmente entregar o que eles pediram então quando a gente vai apresentar a gente vai dizer que a gente tá entregando, né. <chuckles>
Sim. Você era como esqueci o nome, mas tinha uma série: magic magic mack, magic-man, é isso? Não sei se você conhece.
Não, ali, ô, era uma parte, era uma etapa, mas não era minha, ali, era a agência, porque, assim, tem o cliente, tá, vamos dizer Coca-Cola, aí, tem a agência, são várias agências que existem, mas, aí, tem uma agência que vai cuidar desse cliente, ok? Então o cliente vai vai querer alguma coisa, essa agência vai propor, aí, ela vai contratar o trabalho, né, da produtora
Ok. Sim. Aham. Ah, entendi.
né, e, aí, a produtora recebe o roteiro pronto, porque quem faz o roteiro é a agência, né, eles que têm os criativos.
Aí, a a produtora é meio que a parte técnica mesmo, tipo, eles fazem a parte de textos e manda, mas, aí, vocês fazem uma ideia por trás, não sei a como que vai filmar, o que que vai usar.
É, a realização em si, porque, né, você tinha que, f eh, pensar na pré-produção, né, então ima já você já tinha o texto, o roteiro, então: "Ah, vai ter, sei lá, uma sala", aí, já tinha que pensar qual é a sala, então isso era a produção que fazia, né? Então todas essas partes, assim, que iam ser filmadas e os objetos de cena e tudo era produção
Aham.
certo?
Certo. É como numa novela que tinha o diretor, né, e o o que escreve a novela e quem dirige, né.
Aí Isso, exatamente, né. Só que aí são campos diferentes, na novela tem um vamos dizer, uma logística, uma linha, publicidade tinha outra, né. Porque publicidade é um filme de 30 segundos, um filme de 60 segundos, né, novela era, assim, tipo, o quê? Eh, 40 minutos, né, diários, era um outro ritmo, né. A publicidade, ela podia ter mais tempo, né, e ser mais trabalhada.
Sim. E com os bem, né, 30 segundos que fica pra uma vida, né, que é a pessoa manter lembrando aquela mensagem. Dependendo do que for.
É. Lembra do Tostines?
Sim, <chuckles> tem muitas coi você fa você que fez Tostines?
Do Tostines era assim: "O Tostines vende mais porque é é crocante e fresquinho, ou é frescante e é crocante e fresquinho porque vende mais?".
I isso era de vocês? Hã, não, eu sei, eu sei. <chuckles> Que era um é porque era i era com isso mesmo, né, era: "É fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho".
Ou será que isso é muito da minha época? <chuckles> É.
Isso é clássico.
Né, então tem coisas que marcam, né, assim, como você estava falando
Sim. Pra mim marcava muito o Bamerindus também, sabe, Meu Finivest, né, tipo, essas jingles, sabe. Isso pegava bastante.
É, tinham vários, né. "Não é, assim, uma Brastemp", lembra? <chuckles>
Sim, exatamente. São frases que fica, né, que você usa até pra para o dia a dia e coisas pequenas mesmo.
É verdade.
E hoje o que que você prefere, assim, das duas áreas? Prefere manter as duas.
E aí Não, acho que, assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto, assim, dos meus alunos, né, porque agora eu dou aula, assim, pra alunos mais velhos, né.
É.
Mas, eh, não dá mais, assim, eu preciso eh, eu tô conseguindo, sabe, voltar a fazer o que eu fazia antes, né, apesar de eu ter parado mais ou menos uns 15 anos, né.
Nossa, bastante.
É. Mas, eh, eu tá rolando, entendeu? Tá rolando, então eu tô entendendo que é o momento de de ir deixando, então aos poucos eu tô deixando, né. Tem uma escola que eu dou aula, que o o meu contrato é até porque é anual o meu contrato, né, então o meu contrato vai até julho, depois eu já Não, já pulo fora, entendeu, pra poder me concentrar, né, porque agora tá abrindo o mercado, então, vou me concentrar pra isso. Era acho que é uma coisa que eu queria muito no fundo, no fundo, né, era isso.
Você e você vai conseguir? Ainda tinha aquele bichinho atrás ali, né, ainda, <chuckles> saudade?
Isso.
E você vai conseguir isso na cidade menor mesmo, não vai precisar se mudar?
É, eu olha, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar.
Tranquilo. Nossa legal, que aí seria ter tudo, né, tipo uma continuar onde você quer, com o trabalho que gosta.
É, é isso mesmo. Vamos ver, né, vamos ver o que eu que assim, mudou, evoluiu bastante a cidade depois de que eu cheguei, né. Quando eu cheguei, eu não podia pensar nisso. Atualmente é possível, é um mercado muito pequeno, mas é possível.
Mesmo a É, isso sim. E que hoje acho que é mais internet também, né, globalização das coisas, então tem mais empresas também, mais espalhado, né, não fica só aqueles grandes centros.
É, e mesmo assim, olha, por exemplo, eh, hoje em dia, né, tem muito muito TV por streaming, então, tem muitas séries sendo produzidas, muitos filmes sendo produzidos porque precisam preencher, né, o con essas essas, eh, essas plataformas, elas precisam de conteúdo, né, porque eles têm muitos cli
Sim. Sim. Sim. Eh, e ter catálogo atualizado, né, todos os dias praticamente, tem que ter alguma coisa nova ali.
É, então acaba que abriu um mercado, né. Por isso eu falo assim, o mercado vai evoluindo, antes era de um jeito, de daqui a uns anos, né, mudou, agora vai mudar mais ainda, e a gente vai se adaptando, né.
Não sei, eu imagino que pra você que já viu de bastante tempo atrás, deve ser outro mercado quase, né, tipo, de ver a evolução. Se bem que acho que a gravação ainda é com o filme, tudo igual, né, mesmo com a coisas mais digitais agora, pra você gravar o
Ah.
uma cena ali ainda é com a câmera e tem aquela fita dentro. Aquelas fitas redondas igual de, né.
É, não, agora não, né. Agora você tem aquelas cartas, né, você nem usa mais fita. Você tem umas cartas, são umas cartas que você coloca em máquina fotográfica, né
No é sério?
e aí você vai filmando e depois você digitaliza direto no computador, né. Eh
Como se fosse um pen-drive?
Como se fosse um pen-drive, mas é uma carta mesmo, como se fosse um minidisc, lembra como quando tinha disquete?
Ah, sim, sim, sim.
É como se fosse um mini, bem fininho, né, e aí, bom, eles trabalham com várias, né, vai filmando, vai enumerando, e aí depois já vai digitalizando também.
E aí já não tem essa parte do negativo que você comentou de tinha que fazer a revisão.
Não, aí o coitadinho do negativo agora, ele é só uma opção, assim, se alguém quiser realmente que a textura do filme, que a fotografia do filme, né, tenha a característica, né, de ser usado, hã, de ter sido filmado com negativo. Se não, hoje em dia é tudo digital, né.
Pra ficar mais prático, né. É que é legal também, né, tipo, tem um
É bonito, é bonito, tem profundidade.
É é o charme, assim.
Mas é isso, assim, eu eu gosto, assim, de dar aula né, fiquei aqui muitos anos dando aula de português, né. Gosto da minha língua, gosto de ensinar minha cultura, porque aqui você ensina a língua, mas você ensina com a cultura, né. Você quer dizer, assim, você mostra poesias, músicas e a partir disso você trabalha.
Sim. Isso é legal, que você acaba aí conseguindo mudar e remudar de carreira, né, com o tempo, assim, que
Mas, né. É. Estou caminhando pra né.
Fazer os dois caminhos. Ah, mas vai dar certo, né, falar agora <chuckles> ir fazer os dois caminhos Mas deve ser muito legal também dar aula, assim, eu acho interessante, né, pra quem consegue, pra quem sabe transmitir a mensagem. Tipo, você vê depois a pessoa aprendendo, alguém que entra ali sem falar nada, depois a pessoa: "Ah, consegui realmente", como o casal lá: "Fui para o Brasil e fiquei, consegui morar, consegui me virar", deve ser re realizador também, né, você ver mais tangível.
Eu acho, eu concordo com você.
São coisas legais.
Acho que sim.
É, eu nem me imagino, <chuckles> então eu tenho que tentar. Eu pra mim é coisas diferentes de pensar.
Mas Hã? Eh, mas, assim, a gente se adapta, né, uma coisa vai amarrando a outra, você vai utilizando um pouco do que você utilizava em uma, pra depois utilizar em outra, e você vai adaptando, mas dá pra ter duas carreiras, né, mas ao mesmo tempo também isso toma muito tempo da sua vida, então, tem uma hora que você tem que decidir o que você quer, né.
Sim. Exatamente, sabe, fica equilibrando os 2 pratos e deixa tudo na metade, né. E tem a vida pessoal também, né, tem outras coisas que precisam seguir junto.
Isso. É verdade, você tocou num ponto importante, tem a vida pessoal também.
E você foi para aí por causa de vida pessoal, assim, foi
Isso.
Pra ir pra França?
Foi, foi foi porque eu conheci meu marido que é francês, entendeu. E acabei vindo pra cá. <chuckles>
Ele já Agora eu vou, e ele já morava em uma cidade menor também.
Isso, eu já vim pra cidade dele.
Que é diferente, né. Agora fica fi a sua vista agora são castelos e não mais prédios? <chuckles>
É diferente, é bem diferente, né. Aqui tem aqui perto a gente tem uma cidade medi é o centro da cidade, eh, tem aspecto medieval, é super bonitinho. <chuckles>
Olha, que É, que francês é outra visão, né, é um mundo de de quando começou mesmo, né, não sei, né, quando começou, mas de bastante tempo.
É. É, mas é isso aí, olha, a conversa foi bem legal, eh, até uma próxima.
Até Foi sim, eu gostei bastante também. Muito obrigado e até uma próxima.
Até uma próxima.